Ehm, per cui era stato un po' un
E avete deciso avete deciso, di fare questa questa rimpatriata in sua memoria.
Sì. Sì Esatto, era un po' un concerto pellegrinaggio chiamiamolo, ecco, se vogliamo, ehm, perché allora, mhmm, que questa questa persona questo amico, era molto molto fan di di Vasco Rossi e in particolare, ecco, questa è questa che ti ho citato, la canzone "Liberi Liberi" era una delle sue canzoni preferite di del
Mh. E beh. Mh.
tra le ultime, insomma, che che Vasco aveva pubblicato. Ehm, e quindi niente, mhmm, con con tutto un gruppo di di appunto, di persone che lo conoscevano, ehm, sì
Certo, tutti gli amici diciamo, gli amici, cosi, avete organizzato questa
Ma guarda, e sì.
Bello.
E eravamo però sai, non no non solo, il mhmm, tu tut gli amici, diciamo il il classico la classica compagnia che c'era in quei tempi lì, erano erano più più compagnie che si erano unite in realtà. Ehm, perché c'erano appunto, qualche collega di di lavoro di questa persona, poi, ehm, qualche amico di sai que quelli che che frequentano più compagnie magari, che hai gli ex compagni di scuola, piuttosto che, ehm, gli amici del del paese, ecco. Ehm
Del gruppo, sì, eh. Anche Ah, ecco. Mh. Certo. Eh, ma eravate una bella comunità diciamo di persone, unite.
Sì, delle persone che s che si sono riunite, insomma, per per ricordare questa questa persona. Ehm, la cosa è la cosa, mhmm, ehm, carina, da che mi piace ricordare, è che comunque, è un concerto che non è cominciato all'ora che comincia il concerto. Ehm, per noi è iniziato praticamente quasi la mat quasi la mattina presto, ecco, perché
Certo, cer Ma in che senso? In che senso?
eh, perché praticamente noi, ehm, siamo partiti tutti insieme con un pullman
Ah, ecco, ecco, ecco.
ehm, quindi è per quello che ti dico, sembra quasi u-un
Beh, di chi, scu eh, diciamo la eh sì, <chuckles> capito. <chuckles>
una sorta di pellegrinaggio, no, ecco.
Cer
Ehm
Ecco, avete organizzato con un pullman, siete andati tutti amici, ado amici di del lavoro, amici de del gruppo diciamo, della compagnia, tutti assieme, diciamo, lì in sua memoria.
Sì. Esatto.

Esatto, esatto, esatto. Come esc essere lì anche un po' per lui, no, che non che non aveva avuto l'occasione, insomma, ma mai tra l'altro nella vita di andare, nonostante fosse un fan, di andare a a vedere un concerto, ecco. Ehm, e niente, la la cosa, insomma, che poi è stata carina anche è stato il ritorno, perché ovviamente poi a un certo punto il concerto è finito e, ehm, siamo ritornati sempre s tutti insieme e anche questo, c'è c'è stato anche l'emozione post concerto, quindi sai già ma, ehm, allora guarda, sei già sempre un po' euforico quando comunque esci da da un da uno spettacolo, da qualcosa che che che ti è piaciuto, insomma, ecco. Ehm, per noi, insomma, era è è continuata, insomma, quell'emozione lì e quindi si è continuato proprio abbiamo ricordo che, ehm, allora il allora il il pullman era specifichiamo questo perché sennò sembra un po' strano.
Di andare a vedere, poi, ce <clears throat> Eh. Sul pezzo. Cioè, cos'è successo? Cos'è successo al ritorno? Da un con da una simile, certo. Eh. Uh, c cosa avete viaggiato durante la notte praticamente, di ritorno?
Sì, sì, sì, praticamente sì, praticamente sì. Il pullman è è ti dicevo, era guidato da una da un amico, perché è un amico che ha che ha una società, insomma, che che che fa questo tipo di sì, sì, 'sto tipo di cose per cui, cioè
Se parto e ritorno. O okay, di trasporti che c'hanno i okay. <chuckles> Eravate ben organizzati insomma, comunque eravate ben organizza
Sì, sì, ma eravamo allora d d questo per dirti che eravamo proprio anche liberi nell'ascoltare, nel metter la musica, nel fare, perché non è che c'era il classico autista che magari dopo brontola o robe del genere, ecco. Per cui eravamo anche un po' più liberi, sì, sì, sì. Sì, mi ricordo ricordo benissimo che che, somma, il concerto è comi è continuato alla fine, boh, le 4 di notte quando siamo arrivati poi a destinazione. Ehm, e niente, era una una cosa che a distanza di 30 anni ancora, quando ci troviamo qualche volta con qualcuna di queste persone che ha partecipato, ci piace comunque ricordarlo, è diventato un po' quei racconti un po' epici, no, che dici: "Ah, ma ti ricordi quella volta che siamo andati a Udine, così". Ehm, insomma, è una cosa una cosa carina che, insomma, che viene evocata anche banalmente da una canzone.
Certo, certo. No, no. Avete continuato un po'. In fondo avete continuato il concerto. Il viaggio. Sì. S eh, ricordarlo. Eh beh, è una bella un bel rico Sì, ma il ricu dubbiamente eravate un be eravate un bel gruppo, eravate delle belle persone, nel senso, perché fare una cosa così non è usuale, voglio dire, credo, vabbè, per carità. Mh, ehm, qualcun altro
Sì, sì, sì. Sì, è una cosa nata un po' per caso che però è diventata molto, molto bella e molto importante. ecco.
Però è stata proprio una cosa veramente bella. Okay, dai, ti ringrazio, ti si ti ti ti devo dire che è stato veramente commovente comunque come come racconto. Al presto e e a risentirci. Ciao.
Grazie a te.